Oke, biasanya untuk menimbulkan ketertarikan dari Kakak tuh ada faktor lain gak sih, selain ya mungkin dari dalam diri sendiri atau mungkin apa ya, eee, mungkin bisa jadi kayak ajakan dari temen yang mungkin terus menerus nih ngajak kayak ampe yang maksa banget, nyampe bisa bikin Kakak tertarik gitu ke jadinya penasaran, "Kenapa sih dia maksa banget ngajak ini?" Jadinya mau ikut gitu, ada nggak sih kayak gitu, Kak?
Mhm. Oke. <chuckles> Oke. Mhm. Eee, mungkin iya, tapi biasanya kalau dia mau sekeras apa pun maksain aku ikut gitu k kan Kak, biasanya aku juga nanya emang benefit-nya apa sih aku dapetin? Mungkin lebih iya, aku nanya kayak, "Manfaatnya apa sih?" Gitu loh. "Emang se-worth it itukah, emang, eee, bakal seberguna itukah untuk aku?" Gitu, jadi aku biasa nanya itu sih Kak, itu yang aku pertimbangkan biasanya.
Heeh. Mmm, paham. Oh, oke oke, terus, mmm, misalnya nih kalau ditanya jujur nih dari Kakak sendiri nih, ada ada gak sih kayak apa ya, suara dari keluarga atau temen-temen Kakak sendiri nih yang mungkin Kakak tuh sempet ikutin, tapi Kakak gak sadarin gitu loh, ada gak sih contohnya?
Mmm. Mmm, ada ada mungkin kayak salah satu contohnya aduh, lumayan gede sih Kak ini contohnya. Jadi dulu aku mau ngambil ku mau ngambil kuliah kan, nah itu jurusannya tuh masih belum tahu tuh mau jurusan apa, terus ya udah diarahin aja ke ekonomi. Nah itu aku tanpa tanpa pertimbangan dan tanpa dengan enggak berat hati ya, biasanya kan kalau arahan dari orang kan agak mikir-mikir ya, agak berat hati juga, aduh nggak passion lagi ke situ. Itu tuh aku kayak aku kayak ya udah aja gitu, kayak ya udah deh gitu, apalagi maksudnya itu kan keputusan gede kan Kak, kuliah kan lumayan lama tuh ngejalaninnya kan.
<chuckles> Apa tuh? Mhm mhm. Ah. Mhm. Betul. Mmm, setuju. Karena menentukan masa depan kita nanti gimana ya. Terus terus?
Bener bener bener, terus ya udah aku jadi ngikutin dan alhamdulillah-nya enjoy-enjoy aja gitu. Mungkin dari akunya juga kayak ya udahlah ya gitu, kayak kayaknya juga aku juga nggak tahu nih arahnya mau ke mana gitu, jadi ikutin ajalah gitu.
Oh, oke. Oke, tapi sebenernya sebelum milih kuliah itu tuh emang udah ada tujuannya gak sih? Maksudnya, eee, fakultas atau kampuskah atau jurusan yang dituju gitu loh sampai akhirnya oh gak ada, belum kepikiran berarti ya?
Mmm. Nggak ada nggak ada. Nggak ada Kak, <chuckles> belum belum. Mungkin itu ya faktornya, mhm.
Eee, oh, oke oke, makanya milih ekonomi tadi ya?